Von Sonnenaufgängen. Ich habe mich versprochen, tut mir leid. <chuckles> Ja, also, ich habe da ein Beispiel Anfang des Jahres, da war ich für ein Buchprojekt auf La Gomera unterwegs und bin dann zwei dreimal ab Playa Santiago im Süden gewandert. Da gibt's schöne Wanderwege und, äh, da bin ich dann früh morgens hingefahren, so vom hohen Norden der Insel mit'm Bus in den Süden. Und dann bin ich immer, äh, zum Sonnenaufgang da angekommen. Und, äh, ja, dann habe ich erstmal den Sonnenaufgang mir da am Strand angeschaut, dann 'n Kaffee getrunken. Und dann war ich wirklich so motiviert, in meine Wanderung zu starten. Es war jedes Mal magisch.
<chuckles> Mhm. Ah, okay. Aha. Okay. Mhm. Ah, und um welche Zeit Uhrzeit etwa geht die Sonne da auf? Das unterscheidet sich ja auch recht stark von Region zu Region.